Eh, oye, ¿qué crees? Eh, quería comentarte que, pues, estoy teniendo un problemita para controlar mis antojos. Eh, hablando, pues, de comida, eh, porque, pues últimamente me ha resultado más fácil, pues, adquirir alimentos de la calle, <chuckles> y a veces siento que ya lo hago con gula, ya ni siquiera es para saciarme como tal el hambre. Sino que, pues, se me antoja, por ejemplo, no sé, unas papitas, o una hamburguesa, una pizza. Eh, soy mucho de consumir comida rápida porque, bueno, me da pereza cocinar para empezar, y bueno, también tengo mi pareja, que mi pareja, pues, no ayuda mucho porque, es igual que yo. Entonces, igual ella también me induce a veces, pues, a decir: "¿Sabes qué?, se me antojaron unas alitas", y yo de: "Ah, órale, a mí también, pues va, compramos las alitas". O: "Se me antojó esto, ¿va?" O: "Ve por un refresco", ¿no? Y okey. O sea, somos unas personas muy antojizas, o no sé cómo decirlo, que, pues, a cada rato a cada rato tenemos antojo de algo. Y bueno, más, creo que un poquito más ella. Entonces yo creo que, pues, también por ahí viene la cosa, porque ella influye <chuckles> en en esos antojos luego, ¿no? Eh, pues últimamente casi ya no cocinamos en casa. Ella, pues, le gusta cocinar, pero, pues, últimamente como que, eh, hemos decidido estar, pues, comprando y eso está afectando de alguna manera un poquito, pues, el bolsillo porque, pues, obviamente es más caro, eh, comprar alimentos fuera de casa que, pues, cocinarlos uno mismo. Entonces, pues, ahí no sé, ¿qué me podrías comentar? Si tienes ahí de repente un pequeño consejo que me podría ayudar para, pues, empezar a frenar este este descontrol de los antojos, ¿no? <chuckles>
Okey. Okey. Ujú. Okey. Okey. Claro. Eh, sí, claro. Eh, primero que nada, pues me gustaría, eh, decirte que que entiendo esta situación y, bueno, espero que con esta conversación juntos encontremos, pues, algún tipo de sugerencias o recomendaciones que, pues, te ayuden a a atravesar por por este proceso y y controlarlo u un poquito, ¿no? Eh, solamente, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas para tener un poquito, eh, más de contexto. Em, no sé, quizá, eh, ¿tienes identificado, eh, de alguna manera, eh, en qué momento suele como que pasar este tipo de de antojos? Y y, ¿por qué se suele antojar?, eh, pues lo que se te antoja, no sé. O sea, se me ocurre, ¿el clima?, ¿si estás triste?, ¿si estás contento? O o ¿realmente pasa con cotidianidad? Porque, eh, pues, ¿les da como que flojera, no se organizan bien porque, eh, pues, no tienen mucho tiempo para ese tipo de, eh, actividades como cocinar?, o o, ¿cómo funciona?
Claro. Gracias. Sí, claro. Pues yo creo que un poquito de todo, ahora que lo mencionas, tiene que ver, pues, a veces el clima, que se te antoja, pues, eh, se nos antoja un cafecito caliente, pero, pues o si no un cafecito de los, de de los que venden ahí en las tiendas, eh, conocidas, esas famosillas, eh, un café o, pues, ah, de repente. Suele pasar más en las tardes y noches; en las mañanas, por lo regular, sí, eh, solemos comer en casa. O sea, es muy raro que salgamos a a comer a otro lado, pero, eh, en las tardes y en las noches sí solemos, pues, comprar o pedir comida a domicilio. Y bueno, también tiene que ver que sí, por por así decirlo, tenemos que poco tiempo para organizarnos y para que, pues, ella pueda cocinar, eh, tranquilamente, ya que, pues, recientemente tenemos una bebé, <chuckles> eh, es una bebé de 2 meses que, pues, sí nos consume bastante tiempo, a ambos, porque, bueno, yo salgo de trabajar y le ayudo con la bebé y, pues, ella se la pasa todo el día con la bebé. Entonces, pues, sí, es este, pues, darle atención, ¿no? Y bueno, quita tiempo en las labores domésticas también, y quita tiempo, pues, en la preparación de posibles, eh, platillos que mi que mi esposa podría hacer, pero. Pues sí, también por esa parte entiendo y cedo a a, pues, a comprar comida, ¿no?, fuera y y hasta me dan los antojos porque, pues, bueno, también sí soy una persona que se me antoja mucho las cosas, o sea. Eh, si alguien me dice: "Oye, ¿no te antoja eso?". Así como que me llega al cerebro y digo: "Ah, no, pues sí, se me antoja". Aunque a lo mejor ni siquiera lo había pensado, pero al momento ya de que me lo dijeron, ya es como que en automático, sí, sí, se me antoja. Solo que de plano, pues, no me gusta la co esa comida, o que diga: "No, pues eso no me gusta", pero, pues, por lo general sí, ¿no? Si me dicen: "¿Se te antoja unas hamburguesas?" Sí. "¿Se te antoja unas unas alitas?" Sí. O, "¿papas a la francesa?" Sí, o sea, casi, casi siempre todo sí. <chuckles>
Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. <chuckles> Okey. Okey, entiendo perfecto. Y y, ¿normalmente sueles como sentir, em, algo, o, eh, cuando estás comiendo este tipo de comidas? O sea, no sé. ¿Sueles sentir como que ay, qué rico, lo disfrutas o sueles sentir culpa como de decir: "Híjole, me estoy metiendo, eh, pues, comida no tan sana a mi cuerpo"? Eh, ¿qué qué suele pasar como que con tu mente? O sea, ¿te gustaría controlarlo o realmente, em, pues estás, eh, más o menos ahí bien, o cómo te sientes al respecto?
U Pues, eh, sí me gustaría controlarlo porque sí he llegado a pensar eso que mencionabas de que, bueno, eh, a veces siento que estoy exactamente consumiendo c eh, comida, pues, no nutritiva que, pues, no me aporta ningún bien en lo físico y, pues sí, o sea, siento que podría, tal vez, consumir mejor, pues, alguna verduritas ahí, algún caldito de pollo, cosas, pues, más saludables, ¿no? Entonces, pues sí, es, por lo general, la comida de la calle, pues, está muy alta en grasas y, pues, es no es comida rápida al fin de cuentas, es comida que no te nutre, sino nada más te te llena y y esa es su función principal, ¿no? Entonces, sí me gustaría cambiar cambiar ese ese hábito, buscar alguna manera de, pues, empezar a cocinar más en en casa y, bueno, también inculcarle eso a mi pareja para que, pues, juntos podamos ya librarnos de de esos antojos que que siempre nos están, pues, atacando diariamente, ¿no?
Sí, claro. Okey, eh, entiendo perfecto. Eh, creo, eh, que con este contexto tengo un par de, pues, de estrategias que yo creo que que te puede funcionar. Eh, primero que nada, creo que, em, creo que sería importante que que consideres como la alimentación, eh, pues, que tampoco se trata de restringirse, eh, no hay, pues, alimentos malos y y buenos, bueno, o sea sea, sí los hay, pero, eh, se trata de un equilibrio, o sea, al al final de cuentas de Si de vez en cuando, eh, comes pizza, hamburguesas, o este tipo de comida rápida, pues, realmente no pasa nada y y te cumples el antojo, ¿no? Es más que nada como encontrar un balance en donde puedas nutrirte y lo veas desde un motivo, eh, pues de salud y no como tal el ay, me voy a restringir o, no, porque voy a engordar, sino sino más que nada, eh, desde esta, eh, pues, situación de de salud, ¿no? Y y sobre todo también porque, pues, están, eh, padeciendo una fuga de dinero, supongo que impresionante, que que, pues quizás, se podría controlar, eh, un poquito más.
Ah. Entiendo. <chuckles> Sí, claro.
Eh, entonces, eh, no sé, quizá podrían, em, no sé, destinar que solamente el fin de semana, eh, van a comer, este, eh, comida rápida, ¿no?, de que, quizá, hables con tu esposa y y le digas, desde una manera, mm, amable, eh, empática: "Oye, me preocupas. Me preocupa nuestra salud. Quiero que que, pues, no no m Me gustaría que no nos dé ningún tipo de enfermedad por comer este tipo de comidas, pues, porque tenemos una bebé y y quiero que que le duremos mucho tiempo, queremos estar incondicionalmente para ella", eh, y quizá, esos, pues, le sirva de motivación, eh, a ambos y, quizás, se sería el diálogo que que podrías manejar, que que además de esto, pues, mentira no no es. Y entonces, que que juntos, que traten de de organizarse y encontrar tiempo. Eh, quizá, pues, es un poco complicado porque, eh, pues, tienen una bebé y y, mm, tú trabajas todo el día y ella, pues, la está cuidando, ¿no? Pero, quizá, el fin de semana tú la podrías ayudar como que a cuidarla y que ella, eh, el domingo prepare la comida de toda la semana y que la guarden en tópers de vidrios y, así ya nada más entre semana los van calentando, y eso les ayudaría como que a planear, incluso, a que les motive, ¿no?, como de que se sienten un rato y pasar un momento
Sí, claro. Sí. Okey.
pues, agradable como de, a ver, ¿qué se te antoja comer el lunes?. Ah, pues se me antoja comer, eh, verduras con pollo. ¿Y el martes?. Ah, pues, quizá puede ser una sopa con tacos dorados, ¿no? O sea, el hecho de de comer sanamente, eh, tampoco significa que es una restricción total y que ya no va a haber tortilla, pan, eh, papas o o algún tipo de carbohidratos, ¿no? Simplemente es como una balanza, y hay cosas, eh, muy ricas que son sanas, ¿no? O sea, pueden comer pasta, pueden comer de todo. Simplemente es encontrar, eh, un tipo de de balance. Y y sole Y sobre todo, pues, hacer quizá este tipo de cambio de chip o cambios, eh, en su entorno, de que no esté como que la disponibilidad de de este tipo de de alimentos procesados, ¿no? Quizá, si ya tiene la comida preparada, pues, para qué van a gastar en más si si la que ya está lista se va a desperdiciar. Entonces, quizá eso podría como que ayudar. No no sé qué opinas.
Ah. <chuckles> Entiendo, sí. Ajá. Exac Sí, claro, bueno, eh, eh, a De antemano, pues, gracias por por este consejito. La verdad es que sí, bueno, me me llama mucho la atención la forma en lo que en cómo la expusiste. Creo que diste al clavo al decir que, bueno, podríamos empezar por planearlo, más bien, eh, porque no, nunca nunca nos hemos sentado a planear, pues, las comidas de la semana, ¿no?, es así como que, pues, a ver qué pasa, ¿no?, ni siquiera pensamos al día siguiente qué es lo que vamos a comer y, precisamente, ese es el problema porque, pues, eh, hacemos despensa y tenemos ahí las cosas, muchas veces guarda sin se nos ha pasado la comida, o sean, se nos has ha, descompue descompuesto porque, bueno, pues, no la cocina no la cocinamos. Entonces sí, es un buen punto eso de, pues, planear la comida en la semana y, sí, darnos, pues, tal vez, los fines de semanas, los gustitos, los antojos que que querramos, pero sí lograr encontrar un balance entre esa alimentación, pues, eh, entre esos antojos y, bueno, esa esa alimentación que es la justa la que se debería de de dar, ¿no? Eh, yo creo que lo voy a platicar con con mi pareja, voy a poner en práctica este consejo que me diste. Y, bueno, sí, tienes razón, también creo que voy a tratar también de ayudarle más, un poco más en la cocina para que, pues, no se sienta también así como que, pues, muy estresada, eh, igual, pues, al momento de que ella esté cocinando, siempre procuro de de cuidar a la bebé y, creo que, pues, de alguna manera estoy apoyándola también, ¿no?, en en esa parte. Y, pues, bueno, sí, muchas gracias por por tu consejo, lo voy a poner en práctica y, este, pues, ya ahí te voy avisando en más adelante cómo cómo fluyen las cosas.
Sí, claro. Solo recuerda que es un trabajo en equipo. Yo sé que tú puedes hacerlo, confío en ti y y, pues aquí voy a estar para ti.
Gracias.